Boah, also, <snorts> es ist schon so, dass ich eigentlich das immer, ich sage mal so, einordnen kann. Also, es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie was so total, ähm so, dass ich mir denke: „Oh, ich weiß jetzt gar nicht, warum ich das überhaupt haben will” oder so. Aber ich glaube schon, dass ich j jemand bin also, ich gehe nicht über mein Budget, aber ich bin schon so, dass ich dann sage: „Oh, ich brauche das nicht unbedingt, aber ich will‘s trotzdem”, und dann kaufe ich‘s halt. Also, so irgendwie auch nicht gut.
Ja. <chuckles> Und und und, äh, ist es dann mehr so, dass du sagst irgendwie: „Ich” du gehst jetzt irgendwie durch die Stadt und gehst shoppen? Oder ist es eher, dass du online bist und sagst: „Och oh, guck mal, das ist aber auch ganz hübsch, das hätte ich gerne.” So, äh, äh, mehr impulsiv dann, dass du‘s oder fa fast zufällig drüber stolperst?
Mhm.